जो यात्राएँ होती हैं, वो सिर्फ़ मनोरंजन का साधन ही नहीं, कई बार तो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं। और अब तो ये भी चलन में आ गया है कि लोग है ना, अकेले यात्राएँ करते हैं। तो हम ना, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी कोई सोलो ट्रिप हो या बहुत सारी कोई सोलो ट्रिप्स हों, जिसने आपको कुछ सिखाया हो? तो आप हमें भी बताइए साझा करिए हमसे।
जी, ये देखिए अगर मैं आपको बताऊँ तो अक्सर जो है, वैसे तो मैं मित्रों के साथ ही ये जो है, अपनी ट्रिप्स वग़ैरह करता रहता हूँ। ऐसे सोलो ट्रिप तो मेरी कम ही रहती है, वैसे बताऊँ आपको। तो ऐसे ही मैं बहुत बार गया हूँ, ऐसे सोलो ट्रिप में। तो मैं मुझे जो है पहाड़ों की यात्रा ही ज़्यादा अच्छी लगती है, जो मैं अगर आपको बताऊँ। क्योंकि पहाड़ों पर जो है, एक अलग से ही सुकून रहता है, और मैं अपनी बाइक लेकर जो है निकल जाता हूँ, बिल्कुल। तो वहाँ पर जो है काफ़ी सुकून मिलता है, अकेले चलाने में। क्योंकि 2 में तो ऐसा हो जाता है, कि रोड़ थोड़े कच्चे रहते हैं तो समस्या रहती है। अगर खुद ही गिर गए तो दूसरे को भी गिरा दूँगा फ़ालतू में। तो इससे अच्छा है खुद ही गिर जाऊँ अगर गिरना हो। तो वो वैसा रहता है मेरा सोलो ट्रिप पे।
हुँ, हुँ। अच्छा! हुँ, तो आपने मतलब कैसे कुछ अगर कोई सोलो ट्रिप करी है, तो मतलब आपने कैसे उसका फ़ैसला लिया था? क्या-क्या सोचा था, क्या आपकी स्थितियाँ थी, जो आप कभी गए? अगर उसके बारे में कुछ बता सकें तो।
देखिए, परिस्थितियों की बात करूँ, तो एक बार मैं ऐसे ही एक यात्रा पे निकल गया था। सोलो ट्रिप पे घर से। तो घर से तो मैंने बताया कि मुझे ये काम है वहाँ। काम तो मुझे कुछ नहीं था ऐसे ही मैं निकल गया। क्योंकि मैं घर में बोर हो रहा था, कि क्या करूँ मैं। तो मैं थोड़े बुज़ुर्ग लोगों के बीच में फँस गया था। <laughs> तो अब उनसे मेरी बात करते-करते 1 घंटा मुझे हो गया था मैं बोर हो गया 1 घंटे से ज़्यादा कि अब मैं क्या बातें करूँ। अब, मैंने उनको चिढ़ा दिया वो मेरे को चिढ़ा रहे हैं अब मैं इससे ज़्यादा मैं। क्या मज़ाक करूँ। अब वो मज़ाक में रहते भी नहीं ज़्यादा मूड में। तो मैं निकल गया अपने घर से। तो जैसे मैं गया उस दिन मेरा व्रत था जैसे कहते हैं ना फ़ास्ट तो वो था। तो मैं निकल गया अपने घर से बाइक लेकर तो घर से ऊपर जब भी पहुँचा एक जगह, बढ़िया रास्ता था तो एंजॉय करते-करते जा रहा था। तो जहाँ तक मुझे जाना था मैंने सोचा कि यहीं से टर्न लेकर वापस चला जाता हूँ। फिर मेरे मन में आया कि चलो थोड़ा-सा और आगे तक चला जाता हूँ थोड़ा-सा। तो घर से जा रहा था बढ़िया पहाड़ों को देखते-देखते जा रहा था ।अचानक से हल्की बारिश स्टार्ट हो गई तो वो हल्की से इतनी तेज़ हो गई कि कि वहाँ पर घर तो थे नहीं। तो मतलब 2 मिनट दूर घर थे, तो 2 मिनट में इतना मैं भीग गया कि पूरा कपड़े गीले हो गए मेरे, कपड़े जूते सब। तो वहाँ बन रहे थे पकोड़े। <laughs> तो मुझे अपना व्रत ही भूल गया मैं। <laughs> तो पकोड़े खा लिए मैंने। जब मैंने खा लिए फिर मुझे याद आया आज तो मेरा व्रत था। अरे यार! <chuckles> तो ऐसा कुछ हुआ था, तो फिर तो मुझे रिग्रेट ही हुआ, अपनी इस यात्रा का कि अरे यार सोलो ट्रिप मैं इतना अच्छा जा रहा था। ये क्या हो गया? तो ये सब ये सब भी हो जाता है कभी-कभी।
हुँ। अच्छा! हुँ, हुँ। अच्छा। <chuckles> हुँ। ऊँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अरे वाह! हुँ। अरे! <chuckles> हुँ। हुँ, आपने कहा कि आप बाइक से गए थे। मतलब पास में था क्या? आपके घर के?
हाँ दे ऐसे मैं बाइक से ही ज़्यादा यात्रा करता हूँ। मुझे गाड़ियों में ज़्यादा यात्रा पसंद नहीं है। क्योंकि, गाड़ियों में देखो ना कि क्या होता है कि 180 डिग्री बस सीधा आप या सीधा देख पाओगे लेफ़्ट-राइट देख पाओगे बस इतना ही तो है और और ऊपर से देखिए रूफ़ होगी ऊपर का भी आसमान भी नहीं दिखेगा आपको ढंग से, बस सामने ही दिखता है जो दिखता है। बाइक में ऐसा है कि, तरफ कहीं भी देख लो बस पीछे नहीं देख पाओगे बाकी तो आप इधर-उधर अच्छे से देख लोगे। कहीं रुक जाओ बार-बार रुक जाओ अ एवरेज भी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो इसलिए मैं बाइक ही प्रेफ़र करता हूँ, और भीड़ से बचता हूँ। मेन चीज़ तो वो है, कि गाड़ियों में तो जाम लग जाता है 2-2 घंटे। ब बाइक में कोई जाम नहीं लगता। तो इसलिए साइड से निकल जाओ, तो इसलिए वही प्रेफ़र करता हूँ, मैं।
हुँ। हुँ। <chuckles> हुँ। ऊ, हुँ। हुँ, पीछे भी वैसे देखा जा सकता है, बस ये है कि उससे फिर ऊपर ज़्यादा देखना पड़ जाएगा। <laughs> हालाँकि आपने बाइक से मतलब कहाँ-कहाँ यात्रा करी? क्योंकि बाइक से मतलब यात्रा करना थोड़ा-सा ज़्यादा कह सकते हैं कि फ़ैसिनेटिंग -सा लगता है। तो उम और बहुत देर तक बाइक चलाना भी इतना नामुमकिन-सा ही है। फिर भी कुछ लोग बहुत लंबी-लंबी यात्राएँ भी बाइक से कर लेते हैं। आप कहाँ-कहाँ गए हैं बाइक से?
<laughs> जी। ओह! देखिए, वैसे तो मैं पहाड़ी क्षेत्रों में ही ज़्यादा गया हूँ। शहर तो मैं जाता ही नहीं हूँ बाइक्स वग़ैरह से या किसी चीज़ से। क्योंकि शहरों में मज़ा नहीं आता, तो पहाड़ों के जो इलाके रहते हैं, मतलब जो बड़े शहर जैसे दिल्ली वग़ैरह, तो इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो जो आपके पहाड़ इलाके हो गए हिमाचल या उत्तराखंड तो इन्हीं में मैं घूमता रहता हूँ। तो हिमाचल में ही ज़्यादा मेरा घर है, तो वहीं रहता हूँ मैं। तो वहीं पर पहाड़ों में ज़्यादा यात्रा करने का मौका मिलता है, घर के पास ही। तो यहीं पर जो है फ़ेमस स्पॉट्स जो है यहीं पर काफ़ी है, तो जहाँ पर जो है बाइक निकाले ही अपने चले गए। क्योंकि एक तो ना यहाँ टोल होते हैं ज़्यादा, अगर होते भी है तो हमारे लिए होते नहीं है। हमारे वीइकल्स के लिए रहते नहीं है, बाइक में रहता भी नहीं है टोल। तो निकल जाओ अपनी यात्रा करने, और मुझे पसंद है बाइक की यात्रा करना। तो ऐसे में मुझे थकान भी महसूस बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए मैं उसी पर जो है यात्राएँ करना पसंद करता हूँ।
हुँ, बढ़िया है। अच्छा, आपकी यात्रा के दौरान कभी ऐसा कुछ हुआ या ऐसी कोई घटना हुई, जो आपको याद रह गई हो? भले ही वो बहुत छोटा-सा ही कोई पल हो, आपको कुछ सिखा गया हो? या उसका जो प्रभाव है, असर है, वो आपके ऊपर पड़ा हो? किसी भी नकारात्मक या सकारात्मक नज़रिए से?
हाँ, एक घटना हुई थी। एक यात्रा थी, तो वो मैं कभी नहीं भूल सकता ज़िंदगी में, तो क्या हुआ कि मैं ऐसे ही घर से थोड़ा दूर निकला था, तो मुझे 2 मेरे 2-3 मित्र मिल गए तो वो वो मुझे एक जगह के लिए कन्विंस कर लिया उन्होंने। क्योंकि मेरे पास बाइक थी तो कि वहाँ चल। तो मैंने कहा ठीक है चल लेते हम चार लोग हैं। जा रहे थे तो लास रास्ते में एक लड़कियों का जो ग्रुप है झुंड है, जो हमें मिल गया था अच्छी लड़कियों क, तो उसमें मतलब एक म्यूचुअल फ्रेंड जो लड़कों में था, वो उनका भी था। तो वैसे हो गया म्यूचुअली तो वहाँ से जा रहे थे। तो उनमें से जो लड़की है, वो मुझे देख के ना थोड़ी जैसे मैं बाइक चला रहा था तो मुझे हल्का-सा ना उसको देखकर वो हुआ कि मैं थोड़ा ना टेढ़ा-मेढ़ा कर लूँ बाइक को। जैसे मुझे तो बचपन से चलाने की आदत है। जैसे कहते हैं ना कि साँप बना दे, साँप। <laughs> तो वैसे ही मैं बना ज़िग-ज़ैग करके। हाँ मैं हल्का-हल्का चला रहा था, तो लड़की को लगा वो भी कर लेगी, स्कूटी में। तो वो भी मुझे देखकर करने लग गई और जब वो गिरी तो इतनी हँसी आई मुझे कि मैं रोक ही नहीं पाया खुद को और सारे जो लोग हैं, वो भी हँसने लग गए उसके ऊपर। वो खुद भी हँसने लग गई लड़की बाद में तो। <laughs> काफ़ी खतरनाक वो किस्सा था, मैंने कहा और कर लो और कर लो तुम, <chuckles> हमारे साथ ये। तो मैंने कहा अरे! फिर काफ़ी खतरनाक बन गया था वो ट्रिप और बाद में जो है, दूसरी लड़कियाँ थी वो भी कुछ बच्चों के सामने ना नीचे गिर गए स्कूल में। मतलब सीधे खड़े-खड़े ही गिर गए, वो 5 की स्पीड में ही। <laughs> और भी ज़्यादा वो खतरनाक किस्सा बन गया था, उस यात्रा का। तो काफ़ी अच्छे रिश्ते बन जाते हैं, मुझे लगता है यात्राओं में।
बताइए। हुँ। अच्छा? हुँ, हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। ज़िग-ज़ैग करके चलाना। ओ हो! अरे बाप रे! ऊ, हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। अरे? <laughs> हुँ, हुँ। हुँ, ह हाँ, मतलब वो अनजान लोग थे?
उम अ, मतलब देखिए हाँ वैसे अनजान ही थे वो, पर वो मेरे कॉलेज के ही सारे ब स्टूडेंट्स थे। मतलब क्लासमेट ही कह लो बैचमेट्स, तो मुझे पता नहीं था कि वो मेरी क्लास में हैं। क्योंकि मैं जाता ही नहीं था इतना ज़्यादा। तो उनको भी नहीं था पता वो भी नहीं आते थे वैसे। तो उनको भी नहीं पता था कि हम भी हैं। पर पर बाद में दोस्ती हो गई थी फिर क्लास में मिले हम, मैं कहा अच्छा, ये हमारी क्लास के बच्चे हैं। क्योंकि कॉलेज में काफ़ी बच्चे थे 2-3000 हज़ार बच्चे थे। कम से कम स्टूडेंट्स थे जो हमारी इसमें थे। तो इसलिए याद रखना सबको मुमकिन था नामुमकिन था, बिल्कुल। तो इसलिए।
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। ये तो है कि यात्राएँ हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। हालाँकि जो आपने घटना बताई ना, वो तो काफ़ी गंभीर स्टंट हो सकता है और काफ़ी रिस्की भी है। अ, लेकिन चूँकि आप जैसे बोल रहे थे, कि यात्राएँ हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो ऐसा किसी यात्रा ने आपको कुछ सिखाया, जो आपको लगता है कि आपके कार्य क्षेत्र में, आपके रिश्तों में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सोचने के नज़रिए में, आपके व्यक्तित्व में कहीं पे भी कुछ भी एक बहुत ही बढ़िया-सी आपको सीख देता हो? या आपकी दिशा बदलता हो?
देखिये हाँ, एक जो है मुझे एक यात्रा ने जो है टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से सिखा दिया है कि जीवन में जो है टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं करके चलोगे तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही हम एक यात्रा पे वैसे तो मैं सोलो ही किया था, पर वहाँ पर मुझे मित्र मिल गए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारे साथ ही चलते हैं। तो जैसे हम जा रहे थे तो उस टाइम मेरे पास लाइसेंस नहीं होता था। तो मैं ऐसे ही बस से ट्रेवल करने की सोच रहा था। तो जैसे मुझे हम 6 लोग थे मतलब अ, 6 हो गए थे। वो 5 लोग का ग्रुप था छ 6th मैं उनको पर्सन मिल गया। तो मैं उनको रेलवे स्टेशन पे ही ही मिला तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि तू हमारे साथ ही चल उस जगह जा रहा है, घूमने तो मैंने कहा ठीक है। तो जो अ, स्कूटी थी पहले उन्होंने रेंट पर ली। तो <chuckles> जिसके साथ मैं बैठा था तो उसके पास लाइसेंस वग़ैरह सब कुछ था। तो मैंने कहा ठीक है, इस पे लाइसेंस है। उस दिन में उसने कम से कम मुझे 10 बार ना मौत का दीदार करवाया है। 10 बार में मौत को छु के टक्क से वापस आया हूँ। <chuckles> उसने जो स्कूटी चलाई, उसको आती नहीं थी मतलब लाइसेंस उसने पैसे दे के बनवा दिया। मुझे लगा कि ये तो प्रोफेशनल आदमी होगा लाइसेंस है इसके पास। वो फ़र्ज़ी आदमी उसने पहले 10 बार जो है मतलब गिरते गिरे तो नहीं हम पर उसने बच बचा दिए गिरने से। पर इतनी खराब चला रहा था, मैंने कहा भाई तू पीछे बैठ, चालान मैं दे दूँगा, कोई बात नहीं, जितना मर्ज़ी हो जाए, तू पीछे बैठ मुझे ज़िंदगी प्यारी है, तो उसके बाद मेरे को समझ आया कि ऐसे लोगों के साथ जाना नहीं चाहिए। और जब वापस हम आ रहे थे उस जगह से तो, जैसे मान लीजिए कि साढ़े 3 घंटे लगते है, उस यात पूरे ट्रेवल करने में जगह अ, लौटने में। तो हमारी ट्रेन थी। तो 2 घंटे में हमारी ट्रेन है, और रास्ते में लगते हैं 3 घंटे वापस आने में 3 साढ़े 3
अच्छा? कैसे? हुँ। अच्छा! <chuckles> अरे बाप रे कैसे? हुँ। हुँ। <laughs> हुँ, हुँ। हुँ। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ।
जो हमने उसे दिन स्कूटी भगाई है। इतनी तो मैंने ज़िंदगी में कभी स्पीड से चलाई नहीं होगी उस
हुँ।
हम लग रहा है कि आज तो कहीं हमारी मौत होती है पक्का। पर हमें वही था कि अगर वो छूट जाती तो फिर 2 दिन हमें वेट करना पड़ता फिर। ट्रेन भी नहीं मिलती और बहुत सारा, तो उस दिन जो है हमें पता चला कि हमारा पोटेंशियल कितना है हम कितनी तेज़ चला सकते हैं स्कूटी हमें पता चला अपने स्किल्स का पता चला उस दिन वो टाइम मैनेजमेंट सीख गया, मैं कि वक्त रहते ही भाग जाओ पहले ही टाइम रहते। क्योंकि उन्होंने फ़ालतू गिरी वहाँ लोगों ने की। फ़ालतू में <chuckles> इधर-उधर भटकने लग गए, तो उससे लगा मुझे ये सब चीज़ है।
वाह! हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। सही बात है। हुँ। हुँ, पहले ही निकल जाओ आप अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए, वो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि भले ही आपको उस समय पे स्कूटी चलाने पे पोटेंशियल पता चल गया, लेकिन ये कहीं रिस्की भी हो सकता था।
<chuckles> रिस्की तो था ही, पर नाम बनते हैं रिस्क से तो आपने सुना ही होगा तो वैसे ही थोड़ा प्राथमिकता हमारी बन गई थी।
<chuckles> बिल्कुल, नाम भी बनते हैं और बिगड़ते भी हैं रिस्क से और दोनों ही चीज़ें हो जाती हैं। हालाँकि आप बड़े, लकी थे कहेंगे कि भाग्यशाली थे आप कि आप सुरक्षित हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग सुरक्षित भी नहीं रहते। हालाँकि यात्राएँ जो है ना, यात्राओं से बहुत सारे लोगों को पता है, अ, रिश्तों में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है?
<chuckles> <chuckles> जी। <chuckles> हुँ। हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि हाँ यात्राएँ करने से देखिए आपको, इंसान के बारे में ज़्यादा अच्छे से पता चलता है। जैसे मैं अपने मित्रों के साथ जाता था तो, इतना हमें उनके साथ रहने से पता भी नहीं चलती चीज़ें कि वो कैसे इंसान हैं, कैसा क्या कुछ बिहेवियर है किसी का, ये सब ना यात्राओं में ही पता चलता है। जब प्रेशर आपके सामने आता है कि जल्दी मतलब हमें कैसे जो है सिचुएशन को हैंडल करना है। क्योंकि आपको नहीं पता है कि यात्राओं में क्या-क्या सिचुएशन आपके सामने आ जाएँ। जैसे कई बार ना अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ जाता है। कहीं रोड बंद हो जाता है। कई बार होटल लेने पड़ते हैं आपको। पैसों क्या वो रहता है। सुबह जल्दी उठके जाना है। अपने आप ही सब कुछ करना है। नहाना-धो सब कुछ करना है आपको खाना खाना है। <chuckles> तो ऐसे में पता चलता है आपको, कि कैसे दोस्त जो है आपके साथ जो रिश्ते हैं, वो कैसे हैंडल कर रहे हैं लोग आपके साथ। कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं। तो आपको पता चलता है कि उनके गुस्से में जो है टोन कैसी रहती है। जब वो हँसते हैं, तो कैसे हँसते हैं। तो ये सब आपके साथ देखिए, यात्राएँ करने से ही पता चलते हैं, इंसान के बारे में मुझे जो लगता है।
हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कहते हैं, पढ़ा भी जाता है कि यात्रा जो है ना, वो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। ऐसा हुआ है? कभी आपने महसूस किया है?
<chuckles> आत्मविश्वास हाँ बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी की है, यात्राओं ने मैं तो ये कहूँगा। क्योंकि जब भी मैं देखिए, लोगों से पहले जब जाता था ना मुझे थोड़ा-सा डर रहता था, कि ये लोकल लोग हैं, ये तो पीट देंगे। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि लोकल से नहीं लड़ना होता है। ऐसा-वैसा बातें नहीं करनी होती, चुपचाप अपना जाओ घूम के आओ। फिर मेरी मानसिकता चेंज हो गई, कि नहीं लोकल्स तो और ज़्यादा अच्छे लोग हैं। आप उनके उनसे बातचीत करिये उनसे पूछिए, वो आपको ज़्यादा सहायता। इतने से आपके घर वाले नहीं करेंगे जितना वो मतलब 1-2 दिन के लिए, या थोड़े टाइम के लिए आपके साथ ऐसे हो जायेंगे, बिल्कुल सगे होते न जैसे वैसा। तो ऐसा मैंने बहुत सारी यात्राओं में देखा है, जब मैं नए-नए लोगों से जुड़ता हूँ, उनकी भाषाओं में बातें करता हूँ। जो थोड़े-थोड़े ना मैं, पहले ही शब्द सीख के चले जाता हूँ। जैसे क्या हाल है का मतलब सीख के लेता हूँ। किसी की भाषा में जब मुझे कहीं जाना होता है। तो उससे ना काफ़ी एक जुड़ाव उन लोगों के बीच में, और हमारे बीच में बन जाता है, और फ़ायदा भी बहुत हुआ है।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। बहुत अच्छी बात। हुँ, अच्छा आपने वैसे दोस्तों की बात तो कर ली कि दोस्तों के हाव-भाव व्यवहार बहुत कुछ पता चल जाता है, यात्राओं के दौरान। क्योंकि आपने ज़्यादातर उनके साथ ही की है, है ना? आपने समय प्रबंधन भी बहुत अच्छा सीख लिया, कि और आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ा। अ, लेकिन अ, कोई ऐसे व्यक्ति जो लोग अ, मतलब यात्रा पे जाते ही नहीं हों, और कभी गए ही नहीं हैं, लेकिन हाँ इच्छा ज़रूर रखते हैं, कि जाना चाहिए यात्रा पे। तो ऐसी कौन-सी ज़रूरी बातें हैं, जो उनको ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी कौन-सी गलतियाँ हैं, जिनसे उनको बचना भी चाहिए?
हुँ, जी। <chuckles> हाँ। हाँ, मेरे से काफ़ी बेहतर है जो बस कहते हैं कि हमें यहाँ जाना है वहाँ जाना है। और आज तक ना वो क्योंकि जैसे देखिए हमारे जो कॉलेज था उसके बिल्कुल ही 10 किलोमीटर के दायरे में कितनी अ, जो फेमस स्पॉट है वहाँ पे दुनिया भर के लोग आते, दूसरे कंट्री से लोग आते हैं वहाँ। तो वो लोग वहाँ तक नहीं गए देखिए। वो बस रूम में रहते थे। रूम से कॉलेज, कॉलेज से रूम। तो उन्हें कहते थे कि ये क्या ज़िंदगी है तुम्हारी। फ़िर कहते थे कि अभी भी तो पहले हम करियर बनाएँगे, फिर करियर ही सब कुछ होता है। जो करियर बन जाएगा फिर घूमेंगे। तो हमने कहा भई करियर तो तुम तब बनाओगे तुम्हें क्या पता कि तुम ज़िंदा भी रहोगे तब तक या नहीं रहोगे। क्योंकि ज़िंदगी का अभी तो थोड़ी पता है हमें कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्योंकि ये भी तो है के अरे! ऐसा आपको सब कुछ नहीं करना होता है कि सारे काम आपने आज ही कर लिए पर हाँ, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें होती है। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता वो उनकी अपनी पर्सनल वो है। पर अगर हाँ, मुझसे कोई पूछे राय है तो मैं तो कहूँगा कि यात्राएँ तो बहुत ज़्यादा लोगों करनी चाहिए। क्योंकि इससे न आपको एक एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता है इंसानों को, लोगों को, जगहों को और भी बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और अपने ना देखिए आपने जब चीज़ को एक्सप्लोर की होगी जैसे अगर कोई मुझे कह दे कि आपने वो व्यंजन कभी खाया है वहाँ का, तो अगर मैं उसे जगह गया हूँ तभी तो मैं बता पाऊँगा कि हाँ। तो या वहाँ के लोग कैसे हैं मैं तो तभी बता पाऊँगा अगर मैं गया हूँ या कभी मौका मिल गया जाने का। तो देखिए मुझे दिक्कत भी नहीं आएगी उस जगह जाने की। ऐसे में बहुत सारी चीजें हो जाती है जो आपके स्किल्स को ना ग्रो करती है। खाली एक पढ़ाई और करियर ही सब कुछ नहीं होता जो मुझे लगता है। तो ये सब।
जगह का नाम क्या है? हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। हुँ। <chuckles> बिल्कुल सही बात है। हुँ। हुँ। हुँ। बहुत बढ़िया बातचीत करी आपने इस विषय पर और उम्मीद है कि ये जल्दी ही किसी नए विषय पर भी हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद।
हुँ, जी। आपने भी काफ़ी अच्छे-अच्छे से प्रश्न किए हैं। अ, तालमेल काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए उम्मीद है दुबारा जुड़ाव हो। तब तक के लिए आपको शुक्रिया।